Ay. Siyempre masaya, kasi growing up wala akong nakikitang gano'n, eh. Kasi ano, 'di ba wala naman masyadong bidang beki before, eh. Parang lagi lang siyang ano, 'di ba, lagi lang siyang side character. Na parang iniisip ko tuloy nung bata ako, "Ano ba yun?" parang, "Ah, side character lang ba ako?" parang, "Magaling naman ako." 'di ba, parang, "Happy naman ako." Pero parang iniisip ko, "Ay hindi pala ako puwedeng maging bida." Pero ngayon, um, nagiging ano, nagiging mas confident ako na parang meron pala akong nek meron pala akong ano future, na puwede palang maging bida. Kasi, 'di ba iniisip mo, pag habang lumalaki ka, iniisip mo yung mga pelikula, ano yan, re representation yan ng pinagdadaanan mo, ganyan. "Saan ako makaka-relate, sa bidang babae ba o sa bidang lalaki? Ano ba yung pinagdadaanan ko?" wala akong gano'n dati, eh, pero ngayon meron na. Mm.
Ah, tama. Ah, talaga? Mm, tama. Oo. Hmm. Ah, oo. Naku. Tama. Oo, so ngayon mm, marami na nga ngayon, eh, 'di ba? So 'yan at least, 'di ba, meron ka ng nakaka-relate ka 'no? Pero sa tingin mo minsan ba may 'pag may pagkakataon ba na pakiramdam mo forced yung paglalagay ng diversity sa mga pelikula?
Korek. Mm. Korek. Mhm. Me Meron lalo na sa Disney. Kung ano-ano, eh, nahilo ko. Kung ano-ano'y iniisip nila, eh, oo. Medyo nal ma medyo nalungkot ako dun sa mga classics.
Ay, gano'n? Talaga? <laughs> Anong anong ano? Pi ah, yung mga pri Disney princess, ganyan?
Oo, pati si Princess bakit naman naging negra sa Little Mermaid? Eh, ano naman di di ba kasi 'di ba si Little Mermaid ano yun siya, nirerepresent niya yung mga ginger, yung mga ginger hair, red hair? So parang lagi namang Irish yung representation ng ano, Little Mermaid, parang bakit pinipilit niyo naman na neg di ba? Tapos yung, um, yung Snow White, bakit 'di naman siya s 'dis 'di naman siya Snow White? Bakit kayumanggi si Snow White, 'di ba? 'Di ba kasi
Oo. Ah, oo, nga. Hmm. Ay, tama. Oo, red hair siya. <laughs> Oo nga, naiba. Mm. <giggles> <laughs> Ah! Yung bagong Snow White ngayon. Oo.
Oo, true, so parang yun kasi parang mag feeling ko yun yung sinasabi mo kanina na marketing strategy lang. Kasi para mas maraming makanood, mas mara mas maging relevant yung pelikula, pero 'pag half-baked talaga, kita mo hindi naman pumatok sa takilya, kasi nga half-baked hindi pinag-isipan, pinilit lang, ganiyan.
Mm. Oo, nga. Hmm. Tama. Mm, so paano mo ma-de-determine kung authentic o alam mo, um, tawag do'n? May tawag ne "tokenism," 'di ba, lang yung representation?
Ganiyan.